Mah, guarda, allora per quanto riguarda gli esami di di salute, ehm, non riesco proprio a trovarla una routine perché nel momento in cui incomincio ad avvertire un dolore, un disagio, mhmm, mi mi e mi mi sale proprio l'agitazione. Per quelli magari di scuola è già scuola o o ricordo insomma di recente quello di scuola guida, insomma que quelli già sono sono mhmm, sono più legati sì, sono più gestibili, ecco. Riesco magari a a mhmm, allora i intanto cosa che non faccio chiaramente per gli esami di salute, però per quelli invece di scuola eccetera prima di dormire, ehm, bevo un sacco di camomilla, mi capita ad ad esempio di prendere, ehm, ci sono delle delle mhmm, ehm, come dire, delle delle delle compresse di di di d mhmm
Okay. Mh-mh. Più gestibi Ah-ah. Ah! Bene. Erto. Melatonina, queste okay, sì, integratori, certo.
Bravissima, sì, valeriana, valere soprattutto valeriana però anche anche melatonina, insomma che che conciliano un sonno
Mh.
non non sempre fu eh, appunto, non sempre funzionano, però però in qualche modo sento che che un po' mi rilassano. Poi un'altra cosa che che mhmm, che faccio per quanto riguarda invece gli esami di scuola, ehm, è cercare di u una volta insomma che ho finito di ripassare per l'ennesima volta, cercare di prendermi degli svaghi e quindi, ehm, ad esempio la sera prima evito evito di studiare perché so che che, insomma, l'agitazione è già così tanta che che alla fine, mhmm, non mi genererebbe solo confusione. Per cui
Funzionano per te? <chuckles> Certo. Mh-mh. Okay. Ah. Sì. Gioca brutti scherzi, è vero, è vero.
Esatto, per cui mi piace, non so, ad esempio vedere un film, fare qualcosa dove dove la mia concentrazione, la mia attenzione è completamente rapita, ehm, e quindi principalmente un film o sennò magari uscire con gli amici. Ehm, uscire con gli amici un po' mi piace un po' meno, nel senso che comunque mentre magari son lì in situazione, no, mhmm E e sì, esa esatto. Mentre il film se il film è bello, insomma è è proprio uno svago, insomma per 2 ore ti ti ti ti assorbe completamente e poi e p e poi vado a dormire, sperando di riuscire a prendere sonno presto. Ecco, sì.
Mh-mh. Okay. È un po' troppo, sì, sì ,sì, dici che <chuckles> Aiuta. Mh-mh. Assolutamente, però ecco ora facciamo un po' di ping pong tra gli esami di salute e gli esami ecco della vita, no. Un po' quelli da studente, volevo ritornare un attimo a quelli Mi hai detto che insomma c'è un qualche tipo soluzione che ti aiuta tra la valeriana, insomma, camomilla e quant'altro, però hai detto anche che per quanto riguarda gli esami di salute non riesci a trovare una soluzione, quindi eravamo rimasti un pochino a questa insonnia notturna, però non abbiamo scoperto alla fine come affronti, alla fine come ti ritrovi una volta aver compiuto no, aver fatto gli esami, cioè come ti senti? Ti senti più rilassato?

Assolutamente, assolutamente. Devo dire che che insomma provo una forte ansia, ma fortunatamente non al punto da farmi venire degli attacchi di panico ecco, insomma. Arrivo agitatissimo e poi ho un'agitazione che, insomma, nel caso eh, guarda, allora ne nel momento in cui l'esame inizia, no, devo dirti che per quanto riguarda l'esame di salute l'agitazione mi va a 1000, no, perché m'attaccano magari che che ne so, un'ecografia o l'elettrocardiogramma o anche semplicemente l'ago nella vena. A me l'a l'ago nella vena, mhmm, è più un disagio di carattere f fisico, no, perché finché no non non ti buca, a me io non sento che che mi bucano il braccio, son lì teso, no?
Mh. Meno male. Mh-mh. Ah. Eh sì. Certo. L'ago. <chuckles> Vero. Ce è più il concetto, no, che che l'atto in sé. <chuckles>
È proprio, esa esatto, esatto. Mentre gli esami veri e propri, tipo che so, un'ecografia, l'elettrocardiogramma, qualsiasi cosa con con m'è capitato una volta di fare una TAC, stavo morendo.
Mh-mh. Ah. <chuckles>
E e e e lì cioè sono sono cioè c'ho proprio l'agitazione nel senso che s sì, sì. Allora nel caso della TAC, il tema era la claustrofobia di entrare in questo tubo e e e
Il panico totale. Okay. Ah, vero.
ed è stato tremendo e mentre nel caso invece quando c'ho un dottore accanto che non so, guarda una macchina che è attaccata al mio corpo, son lì che scruto il dottore e no, no, per niente. La minima il minimo movimento facciale del dottore, tipo che vedo che fa una faccia strana eccetera, mi vedo già al camposanto, capisci?
Mh-mh. Riesci a gestire. Ah, okay. <laughs> <gasps> È finita. <chuckles> Okay, <laughs> vabbè, allo l'ipocondria davvero a livelli altissimi, però ascolta, alla fine però tu mi racconti di questa ansia, mi racconti un po' anche, no, della paura della claustrofobia, però affronti tutto, cioè l'ansia non ti blocca nel modo più assoluto dell'affrontare questa tipologia di esami o sbaglio?
E e